Hein, après, heu, heu bon, c'est vrai que le sèche-linge, c'est très pratique parce que, en fait, déjà tes vêtements, il sort chaud et heu, quand tu les plies, en fait, ils prennent la forme du pli. Tu as pas vraiment besoin, en fait, ça dépend des vêtements bien sûr, tu as pas vraiment besoin de les de passer le fer. OK. <chuckles> Tu plies pas les vêtements?
Donc, heu Oui aussi. Oui bon moi après je prie plat je plie pas mes vêtements donc, heu Non z j'ai des t-shirts, des jeans et des sweats, heu, tu as pas besoin de les plier quoi. Donc, heu
Mmh. Ah OK.
Bah je les plie, tu sais? Je les plie, heu, sur eux-mêmes et après en 4 et voilà, quoi
Mmh. Mouis, eh <chuckles> en 4, OK. Je vois, non mais je vois le genre de pliage. Moi je les plie, mmh.
donc, heu Non mais enfin quand je dis en 4 c'est pas en 4 heu mais machin, mais OK.
Moi je les plie, heu, parce que, heu, beh en fait sinon ça va être, c'est la galère pour trouver des vêtements, heu
Non mais j'ai des chemises par exemple
Mmh.
je les porte pas t souvent mais oui, les chemises en effet. Tu sais, les chemises je les repasse même donc, heu mais c'est le fran franchement la chemise c'est les s j'ai 2 j'ai 3 chemises pardon, les 3 chemises c'est le seul truc que je repasse de l'année en fait. Donc, heu
Oui, OK. Oui, OK. Et seul, celui que tu o que tu que tu repasses dans l'année?
Bah oui, les les t-shirts, les les jeans, les sweats, les trucs comme ça, je les repasse pas. Par contre les chemises je les repasse. Parce que, heu, bah si tu les repasses pas, elles se heu
Bon. Oui, mais je me suis dit, heu heu ouais, heu, pour, heu, pour les porter à une occasion alors. Bon OK, OK, j'ai d là, OK, OK, je je pensais, OK s-s s j'avais juste pas compris en fait que tu les portais pas si souvent que ça, en fait les les chemises, <chuckles> mmh.
Ouais voilà c'est ça. Non mais je les porte peut-être, heu tu sais pour en tu sais tu les portes pour un rendez-vous, tout pour un mariage, pour un truc comme ça tu vois? Donc en soi normalement je suis tout le temps en t-shirt, donc, heu
Ah ouais.
je le je les porte pas. Donc forcément je les repasse pas beaucoup non plus.
Ouais, mmh mh, mmh est-ce que tu as des, hem à part, heu, justement, heu, les, heu, heu le planning. Est-ce que tu as des astuces, heu, que tu as reçues d'autres personnes, heu, pour, heu, heu pour éviter que que que ça, que cela s'accumule?